Olha, eu queria te contar uma coisa que tá acontecendo comigo agora. O que acontece? Eh, eu tenho um pouquinho de dificuldade em participar de certos eventos sociais. Porque, às vezes, não é o meu amigo direto; é um amigo de um amigo. Vou te explicar. A minha
Uhum. Hum. Ah, ok. Mas, tá, me me contextualiza.
É, a minha prima, ela mora aqui há 5 anos, né. Eu moro em Portugal. E aí ela conhece várias pessoas, tal, não sei o quê.
Hum. E você a mora menos tempo?
Eu moro há menos de 1 ano. Vai fazer 1 ano agora, no final de janeiro.
Ah, legal, beleza.